Uhum.
Mas, ah, mas, por exemplo, hoje em dia, eu moro nos Estados Unidos e e e eu não faço mais nada assim de tudo que eu faço, hã, eu faço de forma on-line. Uhum. Até compra.
On-line. Você você acha você acha que tudo isso foi potencializado pela pandemia e pelo lockdown ou já era assim, tua experiência já era assim antes?
Uhum. Ai. É, começ eu acho que foi é, ah, com certeza, por conta da pandemia, né, porque a gente já tinha a gente eu acho que era muito condicionado a isso. A gente já sabia, por exemplo, no Brasil, você já sabia que se você fosse, por exemplo, no banco, se você fosse num num órgão público, você já sabia que você ia ter que ficar ali esperando um tempão. Então você já tinha aquilo meio que, ah, já condicionado a você.
Uhum. Você já levava um livro, uma água, um snack né, você já ia preparado pra pra aquele evento. Sim.
É, é. Exato. É. E eu conversava muito com as pessoas também na fila, porque eu sou de puxar conversa.
Uhum.
Então a gente conversava de tudo, fazia amigos ali na fila, né. <laughs> Mas, ah, hoje em dia, eu gosto dessa praticidade, você entendeu? De você, eh, não precisar ir nos lugares fazer eu acho que você pode usar o seu tempo pra fazer outras coisas, outro tipo de socialização, não ficar numa fila.
Certo. Uhum. Nossa, com certeza! E até para as pessoas que atendem também, né, tipo, é muito chato você ter um trabalho aonde você olha e tem um monte de gente com uma cara desanimada, mal-humorada, olhando para o relógio. Eu acho que, assim, eu também moro
Sim. É. Pois é. E ainda descontam em você, né, também, porque eles vêm mal-humorado, acaba descontando. É verdade.
É. Total. Eu também moro nos Estados Unidos, eh, eu acho que a experiência mais desagradável que alguém pode passar nos Estados Unidos em termos de burocracia é o DMV. <chuckles> O DMV é uma grande piada até hoje, né, mas já melhorou bastante da 1ª, da minha ca 1ª carteira de motorista, que foi em 2013, até hoje já mudou bastante.
Uhum. Ah, é. É verdade. É. Hã. Olha, que coisa, eu não tive muito problema aqui no Michigan não. O meu foi tudo também on-line, a úni é. A única coisa que e que eu tive porque quando eu tirei no Texas em 90, eu eu tive que ir, né, bom, não tinha on-line lógico, foi os noventa e três, mas eu tive que ficar na fila e eu lembro que era bem, assim, ah, eu não a as pessoas não estavam muito felizes de trabalhar lá. Então, assim não é? Então mas e e a prova era feita com alguém de lá também. Na época, era um até um policial, mas aqui não, aqui é tudo terceirizado. Então você faz tudo on-line, você re pega o papel e combina com a pessoa, com uma terceirizada pra fazer a prova esc de de rua. Então foi super sossegado.
Certo. Hum. Sim, sim. Não. <laughs> Certo. Ah.

É, não, você sabe que eu nunca não precisei ainda fazer a minha eh, renovar passaporte do Brasil ainda, também o tá eu acabei de fazer em 2022, então eu tenho tempo, mas mas, eh, eu não pensei, eu eh, e eu penso que quando eu tiver que fazer isso já vai estar muito mais fácil, sabe, muito mais rápido, porque eu penso também que eu penso também que a burocracia, eh, da pessoa a burocracia de quem vai ter que derre eh, desen desenrolar essa, né, essa desen fazer esse desembaraço, também, eh, é ca é cansativo. Então eles, hã, acabam tentando faci facilitar para os 2 lados, não é só para quem faz, mas para quem também, né, para quem precisa, mas para quem também vai realizar aquele serviço, eu penso.
Certo. Ah, é. Uhum. Com certeza. Uhum. Ah, sim. Com certeza absoluta, e isso realmente é um um diferencial que a gente tem, e tenho certeza que a pandemia acelerou, tanto as pessoas aderirem, como as empresas entenderem que elas tinham que fazer alguma coisa nesse sentido, né, de facilitar.
É. Uhum. É, sim. É, eu acho que seria até um é um é na verdade um processo natural da evolução humana, né, a gente e e acredito assim, aqui nos Estados Unidos ainda isso é muito mais forte, né, eu acho que por conta de ser mesmo ali o berço da tecnologia, dessas empresas, né, de tecnologia, que eu acho que tudo começa aqui e depois se expande para o resto do mundo. Então, assim, os a então a gente, ah, aqui ah, eu acredito que a facilidade, a fa eh, né tudo é menos burocrático, se você for comparar com o Brasil, mesmo hoje em dia.
Uhum. Ce É verdade. É verdade mesmo. Até até coisas super simples como banco, né, transferências bancárias, poxa, o Brasil tá super na frente hoje com o PIX, mas até alguns anos atrás era uma super diferença do sistema bancário americano versus o brasileiro em termos de tecnologia, né.
Né, com todas as facilidade Pois é. Com certeza. É. De tecnologia, mas ainda tem coisa que eu a que eu ainda gosto mais do Brasil, em termos de banco assim, essa praticidade do PIX aqui, às vezes você vai fazer uma transferência bancária demora 3, 4 dias.
Ah, sim. Ah, mas aí pra isso tem os Venmo da vida, tem o Zelle tem outras soluções né. Olha exatamente, adorei esse papo com você, muito obrigada por dividir aí a sua ideia de um futuro sem fila, burocracia. Adorei.
É. É, é verdade. Formas de PIX daqui.